Also, erst mal, das ist schon eigentlich 'n sehr guter Vorschlag, äh, von dir. Also, quasi erst mal so 'n bisschen grob vorsortieren, wo ich weiß: „Okay, das schmeiße ich auf jeden Fall nicht weg und dann, ähm, das schon mal jetzt beiseite zu räumen.“ Das ist eigentlich sehr sehr guter Vorschlag. Ähm, ja, hm, jetzt mu jetzt muss ich direkt mal k kurz überlegen, hm
Mhm.
eigentlich habe ich mir da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. <chuckles>
<chuckles> Das ist in Ordnung. Also, mach dir einen Plan auf jeden Fall, mit welchem Zimmer du am 1. äh, zum Anfang anfangen willst. Ähm, und dann holst du aus allen Bereichen erst mal die wertvollen Sachen raus, startest dann mit 1 Zimmer und fängst erst mal an, dich durch alles durchzuarbeiten, damit du erst mal sortieren kannst, was kommt komplett in Müll, und wo musst du noch mal schauen, ob das vielleicht, ähm, weitergegeben werden kann oder ob du's verkaufen möchtest, wie auch immer. Das kannst du ja danach dann noch entscheiden, wie du das handhaben möchtest. Aber dass du das, was alles weggeschmissen werden kann, schon mal raus hast und dass du dich so erst mal durch alles Stück für Stück durcharbeitest. Dann hast du jedenfalls das, was in Müll soll, schon mal alles weg. Das ist schon mal ein guter Anfang und dann bleibt nur noch das über, wo du nicht genau weißt: „Verschenke ich das oder kann das jemand gebrauchen, verkaufe ich das?“ Und das kannst du dann auch noch mal sortieren oder vielleicht möchtest du ja auch 'n paar Dinge behalten. Dann kannst du das auch noch mal sortieren, weil manchmal liegt ja auch ganz viel- irgendwo verstaut- Kram rum, den man gerne behalten möchte, aber der einfach nicht da ist, wo er hineinsortiert gehört.
Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Und jetzt, wo du grad so 'n bisschen geredet hast, habe ich so im Hinterkopf bisschen überlegt, ähm, was schlauer wäre. Und ich glaube eigentlich, ähm, die Abstellkammer erst auszumisten wäre schlauer, weil da muss ja dann auch quasi wieder Zeug rein, das ich, äh, vielleicht noch brauche, aber halt nicht so oft brauche, wie, keine Ahnung, 'n Stabmixer oder so was, den brauchst du ja alle heiligen Zeiten mal. Ähm, genau, und m mal a anfangen auszumis also, dort auszumisten und dann, äh, zur Kellerbar übergehe. Also, das wäre genau, also, weil du mir ja vorher die Frage gestellt hast und ich die noch gar nicht beantworten konnte. Ähm, <snorts> genau, das ich glaube, das ist die, ja, logischste Reihenfolge, würde ich mal sagen, wie ich das angehen müsste.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ja, okay, das klingt doch schon mal nach 'nem Plan. Hast du denn auch in der Abstellkammer Regale zum Beispiel, wo du dann Sachen wieder einsortieren kannst?
Ja, ja, ganz, ganz viel. Also, eigentlich besteht die, äh ja, ist halt keine gro kein großer Raum, aber quasi die ganzen Wände sind da, äh, vollgestellt mit Regalen und teilweise auch auf'm Boden steht noch was, ähm. Ja, da müsste ich halt da mal alles erst mal richtig raus räumen, damit ich da auch hinkomme, weil es halt viel Kleinkram ist. Es also, ich bin ehrlich, ich habe da nicht auf viel auf Sortierung geachtet. Ich habe halt, w wenn ich irgendwas in der Hand hatte und ich weiß: „Okay, das brauche ich jetzt die nächste Zeit nicht“ einfach mal irgendwo reingeschmissen, wo Platz ist, ohne irgendwas, äh ohne mir irgendwie über die Sortierung Gedanken zu machen.
Okay. Mhm. Ja. <chuckles>